जी, मेरी एक समस्या है जो मैं आपको बताना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप अगर मेरी किसी भी प्रकार से इसमें मदद कर सकें तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। तो अभी आजकल में कुछ अ, मेरे साथ एक अ, इंसिडेंट हुआ है जिसमें अ, मैं अपनी एक दोस्त अ, जो मेरी है, मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त हैं, वो 3-4 बहुत अच्छे दोस्त हैं और अभी कुछ समय पहले मैं एक पार्टी में गई थी जहाँ पर मतलब ज़्यादातर हमारी उम्र के ही बच्चे थे और हम सब जानते थे एक-दूसरे को। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी दोस्त जो थी वो होती थी सबको, उनमें से किसी स किसी एक इंसान से जिसे वो जानती थी, उनसे उनका झगड़ा हो रखा था। तो अ, मुझे उस पार्टी में इनवाइट किया गया था किसी और के थ्रू और वो अ, इंसान मेरी दोस्त को नहीं जानते थे। तो उन्होंने सिर्फ़ मुझे इनवाइट किया और मेरी फ्रेंड जो थी उनको इनवाइट नहीं किया गया और मैं वो नहीं गईं, तो मैंने भी उनके आगे मेंशन नहीं किया कि, ठीक है, ऐसी कोई पार्टी है और मैं वहाँ जा रही हूँ क्योंकि जिस जिस इंसान का कहीं कोई काम ही नहीं है उसको मैं बोलकर जबरदस्ती उन्हें क्यों मैं परेशान करूँ।
जी। उ, जी। उ
तो मैं बस उस दिन उन्हें बाय बोलकर अ, अपने घर जाकर सीधा मैं पार्टी में चली गई थी और उन्होंने कुछ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ देखी तब उन्हें रियलाइज़ हुआ मेरी दोस्त को रियलाइज़ हुआ कि मैं थी उन उस पार्टी में, तो वो काफ़ी गुस्सा हुई इस बात पर कि तुम मतलब तुम सब लोग वहाँ थे और मुझे किसी ने नहीं मतलब इस बारे में एक बहुत कि मतलब मेरे बोलने की वज़ह से उन्हें नहीं बुलाया गया वहाँ पर और उन्होंने बस मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया उस बारे में, मुझे मतलब एक तरह से गोस्ट कर दिया अ, मेरे मैसेज़ और सब चीज़ पे, तो मैं उन्हें समझा नहीं पा रही हूँ कि कैसे मतलब क्यों ये बात थी कि उन्हें नहीं बुलाया गया क्योंकि जिन्होंने होस्ट करी थी वो पार्टी उनकी अ, लड़ाई हो रखी है इन तो मैं उनको कह नहीं सकती थी कि आप प्लीज़ मेरी दोस्त को बुलाइए क्यों चाहे आपकी लड़ाई भी हो रखी हो उनसे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं किस प्रकार से इस तरह से उन्हें वापस मनाऊँ और कैसे उन्हें अपनी दोस्त बनाऊँ वापस।
उ, जी। हुँ। जी देखिए, मैं समझ गई आपकी समस्या को, आप परेशान मत होइए, पर आपकी इस समस्या को थोड़ा मैं और ज़्यादा समझने का प्रयास करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि ये जो सारी गलतफ़हमियाँ हुईं और ये सारी चीज़ें हुईं ओ, तो इसका अ, मतलब मुख्य कारण आपको क्या लगा और क्या आपको लगा कि कुछ भावनाएँ हैं जो हावी हो गई और गलतफ़हमी जो थी वो आगे चलकर किस हद तक बढ़ी?
जी।